Есть такое, мне кажется, ещё многих испортила, э, пандемия, когда все так привыкли на удалении друг от друга держаться, в онлайне и как-то поменьше личного общения. Как-то так, всё так
Мгм. Так. А. Мгм. М, да-да-да. Мгм. И поняли, что и так нормально, как бы. <chuckles>
Да, и поняли, что и так сойдёт, и так как-то всё получается, нормально, жить можно, вот так и поддерживается связь.
Мгм. Мгм. Ну ну, многие просто до сих пор говорят, что личное общение ничем не заменишь, но мне кажется, его действительно не заменишь, но не д обязательно его столько должно много быть.
Да. Да. Да-да-да. Всем же ещё по-разному его надо, кому то надо совсем чуть-чуть, и он там <chuckles> н на полгода зарядился личным общением
М. Да, да. Вот, вот, вот. Да.
а, а есть такие экстраверты ядерные, <chuckles> им нужно каждый день.
Мгм. И на год. Мгм. Ну вот, я про то, что если раньше, действительно, все встречались, но просто других форматов, на самом деле, не было таких полноценных, чтобы не встречаться, то есть именно совместное присутствие было определяюще. Ну а сейчас много-много всего.
Да. Да. Ну б да, правильно. Да-да-да, другим вариан Да, это точно.
Мне кажется, даже экстраверты поняли, что можно где-то, да и схитрить.
Да, это точно.
В общий чат добавиться.
Э, да. Да-да, я ещё по себе заметила часто, ну, м у меня тоже есть, например, знакомые, которые я их всех люблю и принимаю и так далее, <chuckles> но есть такие, которые <chuckles> да, но есть "но", например, такие знакомые друзья, которые в последний момент, э, отменяют планы, у них там всё время что-то меняется, ну и меня это часто выбивает из колеи, поэтому особенно вот с такими друзьями, я <chuckles> предпочитаю как-то так онлайн общение, скажем так.
Мгм. Так. Мгм. Но есть какие-то "но". <chuckles> Мгм. А, да-да-да. Мгм. Есть такие. Понимаю. Мгм. А, ну да, действительно, отменился, так не надо ничё делать. По крайней, причёсываться точно не надо с утра.
Да. Типа того, да.
Можно так в пижаме и жить дальше.
У вас, наверно, таких много друзей в вашей пассивной группе. <chuckles> Да, которые отменяют?
Которая которая отменяет. А, ну, сче не с не, не, сейчас таких нет, я поскольку далеко от всех, у меня щас друзей нету рядом, в шаговой доступности. Ну, есть дружеское общение, друзей нет. Но глядя, например, какие-то там совместные действия, там, в каком-то там, э э эмигрантских чатиках и так далее, у меня есть кто-то, кто постоянно предлагает всем собраться.
Ага. Да.
Вот. И как-то мы собирались, а пришло всего 8 человек, в том числе и я почему-то. Ну, просто я обязательный очень человек, если я сказал, что приду, я обязательно приду, даже если потом уже не будет хотеться. Вот. Но есть именно те, кто всё это организует, им прям это нравится, мне кажется.
Да. Мгм. Да.

А вот ещё, <grunts> вот это такая <chuckles> на самом деле, э, проблема, наверно, можно сказать, что если можно на что-то спо сподвигнуть друзей, то ну-ка только на какие-то там условные, э, вылазки, какие-то бары, пабы. Да, бар посидеть, попить, что-то там. Да, ам, ну, это, конечно, замечательно, но как-то иногда скучно. Э с <laughs> ну, хотя бы да, <chuckles> хотя бы.
Что для вас ближе? Мгм. Там, всем. Так. Мгм, бары посидеть, мгм, кафешечки. Мгм. И поболтать. Мгм. А, то есть н настолочки нужны? <chuckles> Мгм.
Я не просто не люблю просто сидеть, а, когда это такой единственный ф формат, да. Как-то это, ну, не знаю, удручает. Ну, хотя бы, да, если не остаётся другого выбора. <chuckles> Вот! А потом танцевать. Ну, э, э, таких таких друзей-то да, та таких, э, знакомых тоже днем с огнем как-то не сыщешь.
Вот интересно. Ну, я догадался уже. Мгм. Мгм. Можно еще вставать, пересаживаться с места на место еще. <chuckles> А потанцевать, например? В клуб какой-нибудь, в бар ночной? А. Можно прийти сразу в бар и там найти.
Ну, можно, да, надо будет, действительно, <chuckles> попробовать. Да, с настолкой <chuckles> вот идти.
Иногда помогает, да. Да, прийти туда с настолкой и удивить всех как бы. <chuckles>
И и и танцевать с настолкой, да. <chuckles>
<chuckles> Да. Или с настойкой.
<chuckles> С Да.
Так. Ну вот вы тоже там обязательный человек. То есть вы планы не меняете, если пообещали. Мгм.
С я, да, я тоже, м, обязательный, иногда с слишком пунктуальный, поэтому
Мгм.
Ах. Ну, это как-то, я не знаю, б ни э это стрессует тебя самого же, поэтому я стараюсь от этого как-то <chuckles> уходить. Ты сам больше всего да, и страдаешь от этого.
Мгм. Конечно, конечно, да, да, это же обязательства. Мгм. Ну, а вот само пла планирование вам нравится? Ну, то есть там: запланировать мероприятие там через 2 недели, через 3, через месяц?